¿Y qué hago si no consigo ninguna herramienta, ninguna app y ninguna alarma en en Internet? ¿Qué qué otra sugerencia puede puede?
Pues, es lo que yo te digo, hazlo manual, hag hazlo en un Excel, ahí les pones, este, el nombre de la suscripción, la plataforma, lo que sea.
Pero pero manual manual, usted dice a escribiendo a mano, manual, ¿así escribiendo con con mi mano?
No en el Excel, vaciar toda la información en el Excel. <chuckles> Vaciar la información en el Excel para que la tengas ahí y no tengas, o sea, la por lo menos la puedas visualizar o modificar, cambiar, hacerle algo mes a mes, para que tú sepas también cuándo son las fechas de cobro. Y si quieres, este, pausar alguna, la hagas 1 o 2 días antes de que te la vuelvan a cobrar.
Ah, ajá. Ujú. Ujú. Claro, bueno, sería cuestión de intentarlo, no estoy seguro sí sí eso funcionaría, porque honestamente no no sé de qué otra forma organizar tanta información, porque, como repito, he estado inscribiéndome inscribiendo, pero he olvidado por completo en dónde exactamente. Sé que son varias, pero no las tengo claras en cuáles. Lo que sí sé es que dentro de media hora tengo que conectarme otra vez, porque hay una serie que va a empezar, pero no, honestamente, sé que va para Netflix, pero después, cuando termine, no sé dónde va a brincar.
<chuckles> Sí, pero tú estás puro enfocado en la en la serie y estás puro atontado ahí viendo la serie. <chuckles> Tienes que estar pendiente también de tu de tus de tus pagos, tienes que sacar tiempo también para eso. Tú te imaginas que vas a tener 2 horas de serie, ¿verdad? Con un Excel, donde vacíes, ¿verdad? Todas las plataformas que estás pagando, las fechas de de de pago y que veas realmente cuáles estás usando y cuáles no, porque debe haber algunas que no las estás usando, que que, o sea, ¿de verdad estás usando todos los servicios que estás pagando?
Lo que pasa es que.